Kak, aku nih lagi pengen curhat sekaligus kayaknya nanti aku minta saran deh, Kak, mmm. Kayaknya aku udah heeh, aku tuh udah kayaknya nggak tahu lagi ini mesti gimana karena sebenernya nih, Kak, aku tuh, eee, ada banget yang harus aku kerjain yaitu, eee, a untuk apa ya, mengembangkan aku punya usaha jas eee, apa namanya jualan online gitu kan ya, kecil-kecilan punya aku sendiri. Nah, otomatis aku semua yang ngerjain gitu kan. Tapi itu dia, Kak, aku aku tuh demen banget menunda-nunda karena males, sampai akhirnya ya daris contoh sing e contoh paling simpel dari soal konten aja aku nggak maju-maju gitu loh kontennya, karena aku nunda terus dan nggak ka kerja-kerjain gitu loh. Nah, udah coba membangkitkan motivasi dengan ngelihat-ngelihat, eee, jualan orale online yang lain yang lebih oke, tapi kayaknya nggak ngefek juga gitu loh, kayak, mu mudah-mudahan Kakak punya saran ya buat aku, gitu, Kak.
Oke. Boleh boleh, Kak. Ada apa nih? Oke. Ya, ek Mhm. Oh, oke. Oke. Mmm. Oke. Wah, aku paham ya, Kak, ya, eee, Kakaknya, apa namanya, lagi bermasalah dengan mungkin kebiasaan menunda berarti ya, Kak, ya. Aku paham banget nih, memang maksudnya, eee, cukup wajar dan lumrah banyak, eee, orang yang memang juga suka menunda atau prokrastinasi gitu. Nah, aku sebelumnya mau mengapresiasi dulu ya, Kak, ya. Terima kasih nih udah mau, apa, cerita, mau membuka diri gitu ya buat cerita dan juganya tentu aku mau bilang Kakaknya hebat nih udah bisa, eee, berbisnis sendiri, gitu ya, di samping ada pekerjaan gitu. Tapi sebelum memberi saran aku ak ada beberapa pertanyaan boleh ya, Kak, ya?
Mhm, bener. Mhm. Sama-sama, Kak, heeh. Boleh boleh.
Nah, ini ak eee, aku mau nanya Kakak nih seberapa sering dalam seminggulah ya kita coba ama seminggu, seberapa sering menunda tugas Kakak atau pekerjaan Kakak, gitu?
Oke, nah ini tuh sebenernya, eee, dari, eee, janji sama diriku sendiri yang bahwa setiap 3 hari sekali itu ada ngeluarin konten itu sampai aku, eee, urungkan lagi karena sering menunda, terus-menerus ini prosesnya ada, sampai sekarang ini tuh aku udah sekitar seminggu lebih, hampir 2 minggu aku nggak ada konten keluar gitu loh Kak. Jadi udah separah itu sih sebenernya Kak.
Oke. Wah, paham paham, mungkin memang ada eee, aku mengerti ya Kak ya, mungkin memang ada tekanan dari, eee, kehidupan yang memang membuat Kakak juga menunda pekerjaan itu. Oke Kak, nah ini seterusnya aku, eee, mau nanya apa nih Kak yang biasanya Kakak tuh eee, mungkin ya selain <tsk> memang dari, eee, Kakaknya yang suka menunda gitu. Tapi apa yang biasanya membuat Kakak tuh menunda tugas mungkin ya tadi yang aku bilang tekanan dari kehidupan atau apa Kak gitu Kak?
Iya, bener. Oh oke. Jadi sebenernya nih Kak, eee, aku tuh kan, eee, yang pertama, aku tuh memang a masih ada balita kecil gitu kan ya. Nah pada saat aku udah apa namanya, udah lagi fokus nih Kak. Misalnya aku lagi fokus, eee, cari sumber-sumber buat, eee, rekomendasi konten, udah gitu lagi di eee, bikin di tengah-tengah dan tiba-tiba misalnya, eee, anak balita aku itu dia bangun tidur dan otomatis harus aku temenin, itu aku nggak akan kembali lagi ke proses bikin konten aku lagi. Jadi udah buyar gitu loh Kak, udah buyar dan, aduh kayak balik lagi ke situnya tuh mungkin beberapa hari kemudian, baru aku buka laptop lagi untuk meneruskan yang kemarin, gitu.
Oke. Ya. Oh, iya, iya. Paham. Oke, aku paham nih udah mulai, eee, terbuka juga ya, aku mulai sedikit dapat ba e gambarannya gitu. Mungkin Kakaknya juga, eee, lebih karena ada anak ya Kak ya mengurus balita sebagai ibu rumah tangga. Jadi terkadang bukannya hanya dari Kakaknya pengen menunda tapi, eee, terpecah ya fokusnya, terdistraksi, eee, jadi, eee, e e motivasinya hilang ya untuk memulai lagi gitu. Oke, oke paham Kak, nah, eee, seterusnya aku mau nanya nih. Tugas apa Kak selain membuat konten yang mungkin Kakak tunda lainnya gitu a mungkin ada yang lain, aktivitas lain yang Kakak sering tunda gitu?
Betul. Bener, bener. Oh oke, jadi sebenernya, mmm, aku ini kan, eee udah ikut satu komunitas, eee apa ya, kayak UKM gitu kan di di satu daerah gitu, kayak gitu. Dan sudah, ah, dikasih kayak, ini coach untuk videonya, ini coach untuk kontennya, aku tuh sudah sudah punya, kita berhubungan lewat WA. Nah aku tuh berhutang banget sama mereka, oke, tugas kamu minggu ini adalah video tentang ini gitu. Nah itu, beberapa itu aku skip dan, eee, apa namanya, PR-PR aku atas konten-konten video atau konten, eee hanya, eee, konten biasa itu tuh nggak aku kerjain dan padahal aku udah punya pembimbing istilahnya ya untuk pembimbing. Heeh, mentor yang di, eee, apa namanya, yang ada di komunitas ini, yang aku nggak nyetor-nyetor gitu loh. Sampai udah berapa lama, sampai sekarang pun belum aku bikin dan kayaknya aku juga mengecewakan mereka gitu loh, Kak.
Oke. Ya. Oke. Mhm. Mentor ya, Kak, ya? Oke, iya iya iya. Oke, paham paham, Kak. Eee, oke nih, aku sudah mulai mendapatkan gambarannya. Mungkin aku ada jadi, eee, ini ya kayak udah, eee, ngerti. Jadi aku dap ada beberapa saran yang mungkin bisa Kakak pertimbangkan, Kak, untuk dilakukan nih. Nah, yang pertama mungkin memang dari mindset-nya, Kak, ya, jadi pahami dulu nih, Kak, penyebabnya Kakak, eee, sering menunda atau prokrastinasi ini apa nih? Misalkan, eee, <smacks lips> aku pengen bilang prokrastinasi itu sebenarnya bukan malas, Kak. Kak, aku tahulah, Kak, dari cerita Kakak juga, Kakak mau berbisnis, mau maju gitu itu dan sebagai ibu rumah tangga, berarti kan bukan karena malas. Tapi biasanya karena, satu, takut gagal atau karena, eee, perfeksionismenya Kakak gitu, itu itu yang pertama. Yang kedua iya, dikenali dulu mungkin ya, Kak, jadi, eee, yang kedua tuh, tugasnya terlalu besar atau membosankan gitu. Yang ketiga, kurang jelas nih, Kakak mau mulai dari mana, harus mulai dari mana gitu. Dan yang keempat, emosi negatif, Kak, mungkin seperti lemah, eee, lelah ya, cemas stres gitu. Nah, eee, apa, ketika itu le lebih jelas, biasanya ketika Kakak menyadari akan lebih gampang, Kak, untuk untuk, eee, ini, pahami dulu, eee, awal penyebabnya. Nah yang kedua, mungkin lebih kayak pecah tugas jadi sangat kecil gitu sih, Kak. Jadi kayak, mungkin, eee, jangan langsung yang sekaligus besar ya di, eee, abrekin, tapi lebih ke buka dokumen dulu, misalkan tulis judulnya dulu, kalau ini, dalam, eee, ini ya, contohnya kantoran ya, atau tulis 1 paragraf dulu gitu ya. Mungkin kalau Kakak dalam hal konten, konten yang sangat, pe mungkin ini ya, kalau video kayak, ya enggak usah yang 1 menit, 2 menit, eee, mungkin video 10, 15 detik dulu gitu. Atau ya intinya yang mulai dari kayak apa ya, aturan 5 menit sih sering dibilangnya. Jadi mulai dulu aja, mau 5 menit pun mau 10 menit itu dimulai dulu, biasanya akan lanjut dengan sendirinya. Apakah itu bisa diaplikasikan, Kak, mungkin?
Boleh boleh. <tsk> Wah, oke. Iya iya. Wah, oke oke. Iya iya. <tsk> Ah, bener bener. Kayaknya bisa banget sih, Kak, yang Kakak bilang itu benar banget sih, itu yang terjadi sama aku. Karena aku melihat itu seperti satu gunung besar yang harus aku laluin, gitu loh, Kak. Aku nggak pernah kepikiran untuk sebenarnya, "Eee, lewatin aja dulu bukitnya, gitu ya, sebelum, eee, aku ke gunung." Gitu kan. Jadi nggak pernah memecah itu menjadi sesuatu yang kecil-kecil tujuannya dulu, gitu loh. Jadi itu dia yang bikin malas, "Aduh, kayaknya berat banget nih, kayaknya beban banget nih." Padahal aku bisa pecah itu ya, Kak, ya.
Iya, Kak. Iya. Kecil, mhm. Begit Betul banget, Kak. Jadi memang, eee, dim biasanya kalau dimulai dari kecil, kita a lebih e e lebih, apa, tanda kutip "lebih rajin", lebih mau nih, lebih ter termotivasi untuk mengerjakan. Nah, setelah itu kita akan bera beradaptasi sendirinya, gitu, tubuh kita dah, itu bisa lebih, eee, nggak menunda sih, Kak. Dan yang selanjutnya mungkin ini, Kak, lebih ke fokus pada proses ya, Kak, ya, bukan hasil yang sempurna. Jadi kayak mengganti mindset Kakak, "Harus bagus." Nah, itu jangan, Kak, tapi, "Harus ada dulu." Yang penting ada dulu, gitu ya. Eee, versi jelek yang selesai, itu tuh lebih baik dariba e daripada versi sempurna yang tidak ada, itu sih, Kak, gitu, kalau menurut aku. Heeh, dan yang ke heeh, yang selanjutnya ini kayak lebih menggunakan sistem waktu, Kak. Eee, jangan pake mood, eee, karena mood itu biasanya memang, eee, "Tunggu mood bagus, tunggu mood bagus." Itu suka tidak ada, tidak eee, tidak akan ada gitu, tidak datang-datang. Tapi kalau ketika sistem waktu misalkan, eee, 25 menit fokus, eee, 5 menitnya istirahat atau 10 menitnya istirahat, break dulu gitu, itu nggak apa-apa banget, Kak, gitu. Jadi mhm. Boleh di, eee, apa namanya, dipakai ya catatan boleh, reminder atau alarm boleh. Ya, udah nggak apa-apa, hanya mau kerja 15 menit, abis itu 10 menit break, nggak apa-apa. Yang penting ada, mulai dulu, gitu sih, Kak.
Oke. Ah, benar. Ah, benar lagi. Iya, benar, benar. Oh, benar. <yawns> Benar. Oke. Iya, ini bisa banget sih, Kak. Kayaknya, eee, aku praktekkin ya karena sebelumnya juga aku belum pernah kepikiran sih kayak gitu. Tapi, ini sangat-sangat masuk akal dan aku nggak menganggapnya sebagai sesuatu yang, apa, memberatkan, gitu ya. Jadi bis benar banget bisa aku bi malah bisa aku bisa coba untuk, eee, mulai dari hari ini, gitu kali, Kak.
Iya. Mhm, iya. Benar banget, Kak. Nah, ini yang terakhir nih, Kak, dua terakhir. Jadi pertama ini, eee, memberi reward buat diri Kakak ya. Jadi karena e manusia tuh biasa otak itu suka hadiah, Kak. Jadi setelah misalkan satu sesi 1/2 jam tadi atau 1 jam, satu sesi itu 1 jam, ini Kakak yang menentukan. Nah, boleh jalan sebentar, atau minum kopi, membuat kopi, gitu. Atau nggak, mungkin, eee, kalau lebih lama, Kakak misalkan menetapkan satu sesi itu 3 jam habis e selesai 3 jam itu boleh nonton, main, istirahat, itu itu boleh banget. Yang penting kasih reward kecil, Kak, buat, eee, otak atau diri Kakak, gitu. Dan yang terakhir banget, eee, terima aja, Kak, bahwa tidak selalu produktif itu, nggak apa-apa, gitu. Jadi karena, <tsk> apa ya, sering prokrastinasi itu tuh sering muncul karena ya kelelahan, burnout, gitu ya, terlalu keras juga pada diri sendiri. Jadi kadang-kadang tuh, eee, istirahat yang disengaja itu, nggak apa-apa, bukan menunda gitu. Jadi, eee, nggak apa-apa juga gitu, Kak, terkadang. Itu sih, Kak, paling, saran dari aku.
Mhm. Ah, benar. Oke. Iya, benar benar. Nah, oke. Kayaknya ini bisa deh semua aku cobain, Kak. Aku senang banget deh bisa ngobrol sama Kakak terutama karena masalah aku yang satu ini. Mudah-mudahan nih bisa langsung aku prok eee, praktekkin dan e aku udah mulai ada perubahan dan nggak terlalu menunda lagi s dengan semangat baru, gitu loh, Kak. Makasih banget ya, Kak, ya.
Wah, sama-sama, Kak. Amin! Sama-sama, Kak. Aku juga senang nih, Kak, bisa memberi saran dan dengar cerita Kakak. Semoga Kakaknya ke depannya bisa lebih e mengatasi ya, Kak, ya kebiasaan menunda Kakak dan lebih termotivasi nih untuk kerja. Sekali lagi, terima kasih ya, Kak, ya.
Oke. Oke. Iya, sama-sama. Sampai jumpa.
Sampai jumpa, Kak.